Да, а я тока проснулась. А я не хотела спать, а я преду просто уже, знаешь, в душе умерла уже как бы д до начала даже работы. А, я уже и у меня и настроение испортилось. И как бы и плюс, э, видимо и телефона т лишилась. И от короче, да.
Как ты выжила? Мгм. Ну да, ты получается, и у тебя или предстоит дорогостоящий ремонт, или на работе ты будешь без телефона. Э, никто с тобой связаться не сможет, родители распереживаются: э, где наша дочь? В общем, э, вроде бы как бы телефон, но проблем с с этим всем получилось сразу много, и это всё с утра на сонную голову. <sniffs> Да, это современная, на самом деле, серьёзная проблема. Когда ты резко оказываешься без телефона, то б б бабушки могут распереживаться, там люди с кем ты в романтических отношениях тоже не понимают, почему их игнорируют. В общем, да, это это это проблема, на самом деле.
Мгм. Да. Очень. Да. Мгм. <laughs> Да, и это самое случилось. Конечно, и в это как раз и случилось, да, когда у меня вот, а, полностью умер телефон. А, у меня плюс, э, такому очень большому сожалению в этом телефоне были подготовлены материалы как раз для, а, работы.
Какой ужас.
И как бы, да, и я не распечатала, потому что ну кто вообще знал, что у меня в этот день как раз и вот сдохнет телефон?
А у тебя имя на работе было сделано? Тебе бы поверил начальник? Или поверил ли он тебе на самом деле? Когда ты сказала, что: ну знаешь, это звучит как, э, отговорка просто. Ой, вот телефон умер, я не смогла сделать работу.
<laughs> <chuckles> <laughs> Типа как в школе, да, вот это вот. <laughs> А кстати, она начала очень злиться. У меня начальница была такая не очень, э, логичная, как бы, м, э, доб добродетельная женщина.
Да, да, да, да, да, да. Женщина, да, я понимаю.
Да, и она как бы даже когда я ей сказала, что, э она меня по камерам наблюдала, я ей показала вот телефон вздутый, ей так всё равно было. Она просто на меня смотре как бы, э, в слушала
<laughs> Ей важен только результат был, наверно, да?
Да, да, она на меня просто, ой, она слушала меня и просто тупо слышала, м, её вот это вот дыхание, вот на г гнетущее, типа: у тебя сломался телефон и типа иди работай. Вот это вот вообще. <laughs>
Мгм. Такая ве ведьма из сказок, да, м? Э, вроде и выглядит красиво, но умеет колдовать. И колдует она плохое настроение.
Да, да, как баба-яга. Конечно, и настроение ещё вообще в миллиарды раз у меня ухудшилось ещё больше. И я просто тупо расплакалась. <laughs> И я просто уже не знала, куда себя девать, как вообще даже дальше продолжать этот день. А, просто, знаешь, даже чуть ли не паничка случилась.